Opo.
Eh, kaso Ma'am um hindi ko po kayang balansehin Ma'am na, kasi siyempre Ma'am 'pag tumatanda ka na parang
Yes.
hirap ka ng pumasok sa pag-aaral, yung pag-iisip mo ba Ma'am hindi na katulad dati, nung bata ka pa. So
Opo. Opo.
kumbaga, Ma'am kahit na pinipilit ko pang balansehin balansehin Ma'am yung pangarap ko. Eh, kaso nagtatrabaho na rin ako, at maayos naman din Ma'am yung sahod ko, pero hindi na siguro para, mag-upgrade ako kumbaga, <tsk> natutunan ko na lang na maging, ah, contented ba kung sa kung anong meron ako.
Kontento. Opo.
So, kayo po ba Ma'am, ah, meron po ba kayong, ah, parang mai-hahalimbawang katulad nung ah, naikuwento ko po?
Uhm, Kuwan po, s
Kumbaga bukod bukod pa Ma'am dun sa sinabi niyo po kaninang halimbawa?
Opo. Um, sa 'kin po sa pagtratrabaho po.
Opo, ba't ano po bang ano, ano po bang
Kasi po may may 2 po akong anak na inaalagaan. Tas siyempre, 'pag babae po gusto may income. Kaya, parang gusto ko pong mag-apply ng work, ganun.
Hmm. Opo. Opo, opo. So
Tapos yun, sinabi ko po sa asawa ko na gusto kong magtrabaho. Para po madagdagan yung income naming mag-asawa.
Ma'am ba't si ano po ba, si si tatay po ba yung parang, ah, sole provider po ba?